Ciao ascolta, ti volevo parlare di un problema che ho, che ho sempre un pochino avuto però in questo periodo, ehm, sento proprio che è molto, molto più forte e ti vorrei chiedere dei consigli, un po' per andare, diciamo, a rompere questa cosa. Ti spiego: allora, io, uhm, studio medicina, mi mancano 4 esami e sono molto fuori corso e non riesco a a chiudere questa cosa. Cioè sono 4 esami, quindi dovrei spingere tantissimo pe sono gli ultimi, ne ho fatti tantissimi, e invece mi sento bloccato, sento che mi distraggo quando studio, non mi piace proprio la materia e sento anche che forse ho un po' sbagliato, diciamo, la scelta, però ormai è troppo tardi e una volta finito, poi, comunque troverò l l la strada giusta, ecco; però non riesco nemmeno a vedermi, ehm, diciamo alla fine del percorso, ecco, proprio mi sento paralizzato adesso e vorrei un po' dei consigli per sbloccare la situazione.
Sì, certamente. Allora, ehm, mi dispiace sentire che tu, appunto, uhm, stia provando queste sensazioni, che ti senti così. Uhm, innanzitutto ti faccio anche i complimenti per aver quasi raggiunto una laurea in medicina, che comunque, uhm, è molto complessa. Volevo però innanzitutto anche farti qualche domanda per inquadrare un attimino meglio questa situazione, e dopo di ce, possiamo anche lavorare a una soluzione insieme se ti va. Allora, mhmm, appunto mi hai detto che ti mancano soltanto 4 esami, quindi, beh, mi vien da dire che, uhm, hai praticamente sei arrivato ecco e, ehm, volevo chiederti: mhmm, che cos'è che non ti piace più di questa facoltà? E soprattutto, però, mhmm, la domanda che mi sorge anche un po' spontanea è: ehm, come hai fatto anche ad arrivare fino a questo punto, ehm, che ti mancano solo 4 esami, nonostante non ti piaccia?
Eh, allora, ehm, vabbè, n non mi piace in particolare questo esame che devo dare a gennaio, che è l'esame di Malattie Infettive ed è tipo l'ultima cosa proprio che vorrei fare, uhm, ve immaginandomi medico, no. Po proprio zero, non mi piace. E prima ero più motivato, perché diciamo io quando mi sono iscritto, ehm, volevo fare psichiatria, proprio mi pia mhmm, cioè mi piace ancora adesso, ehm, la la materia, diciamo comunque, anche neurologia, il cervel mi interessa molto; però n sono reso conto che l'ospedale è un ambiente che non mi piace, ehm, gli psichiatri, ehm, s spesso, proprio umanamente, non so, almeno quelli che ho conosciuto io, non mi ci sono trovato, cioè mhmm, eticamente ho dei dubbi, ecco. Ehm, quindi niente, non voglio lavorare in ospedale, ho scoperto. È una cosa che però ho capito mah 1 anno fa? Tipo. E niente adesso adesso veramente non ho proprio la motivazione di ehm, capito, andare a studiare la matti cioè poi lo faccio, mi trascino lo stesso, eh, però sento che non rendo. Io resisto mezz'ora in biblioteca, poi inizio a scrollare il telefono, mi faccio anche pensieri tipo: "Ah, non ce la fai, è meglio che molli, ehm, non fa per te", e tutte queste cose qua.
Okay, okay, ho capito. Allora, innanzitutto mi ricollego subito all'ultima cosa che hai detto dei pensieri negativi, e, ehm, quelli dobbiamo un attimino cercare di ignorarli, perché tanto non ti portano nulla di negativo. Uhm, ho un'altra domanda, però intanto voglio dirti una cosa: per quanto riguarda questi pensieri negativi, prova un attimino a, ehm, appena ne arriva uno, prova a fermarti, respira profondamente, inspira, trattieni 5 secondi ed espira, concentrati su quello che hai intorno, ehm, guardati intorno e vedi 5 cose che puoi toccare, quindi, ehm, il tatto, 5 cose che puoi anche annusare, cosa vedi intorno, l'olfatto, no, ehm, in questo modo puoi, ehm, allenare un po' il cervello a rilassarsi e d e a dire: “No, questi pensieri non sono reali”. 1, poi per quanto, ehm, riguarda ovviamente la facoltà, beh sì, ormai sei arrivato alla fine quindi anche io ti consiglierei comunque di conseguire, ovvia appunto la laurea, ehm, però no, non è che tu sei obbligato comunque a fare medicina nella vita, non nessuno ti obbliga. È comunque una laurea che hai, è un percorso, ehm, che tu un traguardo che hai raggiunto e di cui devi essere fiero, però ne nessuno ti obbliga a continuare su quel percorso anche se non ti piace. Ma anche perché poi, guarda, ti dico una cosa, ehm, in realtà, ehm, si pensa che, ehm, cioè di avere libero arbitrio per quanto riguarda queste decisioni, no, però in realtà è proprio un po' la mente che alla fine ti porta a scegliere, perché se tu una cosa non la vuoi fare e hai un rifiuto, alla fine non la farai, puoi autoconvincerti quanto vuoi ma non non riuscirai a portarla a termine, perché se non è quello che vuoi fare, insomma, è abbastanza ovvio. Ti volevo chiedere invece: c'è un magari un qual un'alternativa, qualche altra cosa che tu vorresti fare oltre a medicina?
Mh-mh. Eh, a me sarebbe piaciuto fare musicista. Io avevo provato anche per un po', quando proprio c'è stato un momento di crisi, proprio dell'università. Ho detto: "Vado a fare il conservatorio", no. Però anche lì, il conservatorio di chitarra ve sa tipo 10 anni e ho detto: "Ma no! Ma cosa fai? Cioè è una pessima idea!" E quindi no, ma medicina poi in realtà, ehm, puoi fare tante cose anche da libero professionista, non per forza, sai, con il sistema sanitario nazionale, eccetera. Quindi quello me lo gestirò poi dopo. Il problema che, ehm, non riesco proprio nel se mi immagino il futuro, no, io mi immagino sempre ancora lì in biblioteca, che provi con gli esami, cioè non mi vedo comunque anche se manca poco, mi vedo ancora fermo qua, ehm, sento che, uhm, ho messo le radici, ehm, non lo so, e anche forse se trovassi proprio un sogno, tra virgolette "più concreto", riuscirei a essere più motivato. Così non vedo proprio cioè v vedo solo il pezzo di carta, ehm, però non lo so, non somma non mi motiva tanto. Però grazie comunque per quello che hai detto, mi un po' mi conforta, ecco.
Ma dunque, guarda a me dispiace molto, uhm, comunque sentire che tu stia attraversando questa situazione. Ti rincuoro anche perché ti dico che capita a molti ragazzi. L'università è comunque un, mhmm, percorso complesso sotto molti punti di vista, ehm, ci sono molte indecisioni e comunque si frequenta generalmente, ehm, a 20 anni, quindi comunque si è molto giovani, ehm, ovviamente si ha tutta la vita davanti, quindi è normale anche un po' volere avere un po', ehm, le mani ovunque, no. Magari provare diverse cose. Ci sono anche ragazzi che hanno dovuto cambiare 20 facoltà, ragazzi che alla fine hanno abbandonato; ecco, e ehm, non preoccuparti perché alla fine, mhmm, tutto avrà senso, alla fine raggiungerai quello che veramente vuoi fare. Ehm, sei comunque anche giovane quindi è normale farsi tante domande, avere anche incertezza sul futuro, è una cosa che hanno avuto tutti, no, e comunque fa parte anche, no, della mentalità dell'essere umano. Ehm, <smacks lips> però sì, guarda, io ti consiglio magari, se veramente, ehm, ti piace la musica, devi allora coltivare questa passione. Ehm, non ti sto ovviamente dicendo di mollare medicina, anche perché l'hai detto tu, non è che devi stare per forza in ospedale, puoi anche essere un libero professionista, puoi magari, per rincuorarti, secondo me andare un attimino anche a cercare gli sbocchi lavorativi, cosa che già avrai fatto, no. Però magari non è che devi stare magari chiuso in ospedale a chiave a fare il medico, no. Uhm, anche perché lì, insomma, deve esserci anche una grande passione e, ehm, mi sembra di capire che tu preferisci fare altro. Quindi, uhm, io ti consiglierei comunque di portare a termine questi 4 esami e puoi motivarti magari facendo musica: puoi magari suonare uno strumento, uhm, anche così un po' a casa a tempo perso, e se poi è una passione che veramente crescerà allora lo farà. Come si dice, no, "se son rose fioriranno". Ehm, quindi, uhm, no, non non preoccuparti comunque. Poi secondo me portare a termine tutto quanto e anche magari, uhm, fare altro. Sei comunque molto giovane quindi, uhm, hai sicuramente tutto il tempo di esplorare e, ehm, non preoccuparti se hai comunque questi dubbi. È normale avere dubbi, mhmm, perché comunque fa 1 fa parte un po' dell'essere umano e 2, anche quando si frequentano le università sai, ehm, come ti ho detto non è molto non è molto semplice, ovvia ovviamente si può cambiare anche idea, no?
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Guarda, io con la musica sì, lo faccio un po' di po poi vado a periodi. Adesso che sono presissimo da questa cosa degli esami purtroppo mi rendo conto che, ehm, la chitarra la prendo molto poco, però quando lo faccio comunque poi mi fa stare bene e dovrei, sì, dovrei farlo un po' per mhmm, per staccare un po' la testa, perché veramente io mi sento ora in burnout, ehm, che sono bloccato e, ehm, non riesco nemmeno ad ascoltare il mio corpo, la mia mente. Cioè, se non sto studiando dico: “Ah, stai perdendo tempo, ma cosa fai?” Se sto studiando invece ho questi pensieri e comunque non vado avanti. Una cosa mi piacerebbe fare, che mi hai dato un ottimo spunto di andare a vedere anche cose un po' alternative, sarebbe bellissimo o fare musicoterapia o una cosa del genere, che può c'entrare anche un po' con la psichiatria, però comunque è una cosa un po' fricchettona, passami il termine, un po' un po' alternativa e devo capire in Italia se esiste, con forse con dei master, quello non lo so. So che in altri stati, ehm, è pochino più codificata come cosa, però comunque l'idea di andarsi a cercare qualcosa così per un po', non lo so, e rendere tutto un po' più concreto potrebbe accendere un po' quella scintilla che ormai ehm, ormai non c'è più. Ehm, magari è quello solo il problema. Quindi, ehm, guarda ti ringrazio molto mi hai fatto riflettere. Solo che io ti vorrei chiedere anche una cosa un pochino più più spicciola, più concreta riguardo proprio a alla gestione del tempo dello studio, perché io vado in biblioteca, faccio queste sessioni infinite di temp cioè lunghe, lunghe, lunghe, però combino pochissimo perché poi mi esaurisco, mi distraggo e prendo il telefono, e quindi c come posso fare?
Guarda, allora innanzitutto credo di aver in identificato bene la problematica na adesso, no, perché, ehm, secondo me, ehm, ti mancano solo 4 esami, no, e quindi la, uhm, medicina si sta concretizzando, nel senso sei arrivato alla fine e quindi adesso hai veramente paura magari di dover lavorare in quel campo per sempre, secondo me. Comunque per quanto riguarda lo studio, uhm, guarda, è meglio la qualità, uhm, piuttosto che la quantità. Meglio magari che ti siedi lì in biblioteca 1 oretta però dici: “In quell'ora devo portare a termine tutto, dopodiché posso fare quello che voglio, posso suonare la chitarra, il pianoforte", quello che vuoi. Ehm, quindi magari gestirsi il tempo in questa maniera può giovare, secondo me, perché dici magari: “Ecco, dalle 4 alle 5 devo studiare, dopodiché ho tutto libero”, e e cerca di concludere tutto in quell'ora. Magari, ecco, è meglio fare, mhmm, meno capitoli però più, uhm, in maniera efficace. Dopodiché, uhm, sì, puoi anche informarti se magari ci sono dei master, sai, la musicoterapia, anche quella comunque è un po' collegata, come hai detto tu, a psichiatria, no, quindi magari puoi avere una scappatoia, secondo me. Magari basta informarsi, anche cercare su internet e chiedere anche a qualche professore, magari confrontarti anche con compagni, ehm, che sicuramente sapranno come aiutarti.
Mh-mh. Mh-mh. Guarda, grazie mille per tutto. Ehm, sento un pochino più libero che comunque mi sono tolto un peso e mi hai dato anche degli ottimi spunti di di riflessione, quindi ti ringrazio tanto e ti farò sapere un po' come va.
Sì, sappi che io sono sempre qui, uhm, per qualsiasi altra domanda, ehm, tu dovessi avere, pronto a rispondere e buona fortuna.